Oui, tout à fait.
Heu, pour moi, c'est une une, heu, grande actrice et et une femme, heu, exceptionnelle. Après, hem, comme elle l'a souvent dit, justement aussi, heu, heu, lors de ses interventions, heu, il y a encore beaucoup de travail parce que, heu, j'ai envie de dire, heu, dans le monde
Effectivement. Mmh.
qui nous entoure, il y a toujours un un distinguo entre la carrière d'un homme et la carrière d'une femme, que l'on soit de la diversité ou pas et hem, j'ai envie de dire, heu, déjà, heu, entre guillemets, «les femmes blanches», ça a pris du temps pour qu'elles soient vues voilà, donc forcément, nous, ça va nous prendre il y a un rattrapage qui va être fait m et qui est en cours justement parce que, voilà, je pense à Viola Davis, je pense à oh mince, mon Dieu, l'actrice qui a fait, hem, qui a joué dans les Femmes de l'ombre, heu, hem. Araji? Par Araji?
<chuckles> Ah oui totalement. Oui, tout à fait. Mmh mh. Heu, oui, heu Oui, je alors je vois en plus très bien sa sa tête dans, heu, La Couleur des sentiments, celui ci je sais pas si tu l'as vu. Je vois très bien cette actrice qui qui est une superbe actrice, également.
Oui! Et et cette femme aussi a Mais mais vraiment et surtout qu'avant, pourtant ça fait très longtemps qu'elle joue, heu, mais avant elle avait justement et c'est en ça aussi qu'on voit l'évolution des rôles, hem, parce qu'au début de sa carrière elle avait plutôt des rôles de de jeunes femmes paumées, heu heu, droguées ou heu heu, prostituées, ce genre de choses, heu, des femmes issues des banlieues principalement et petit à petit ensuite, bah, heu, elle a eu des rôles de, heu, de policières. Heu, elle était dans la série, heu, Person of Interest, je parle très bien l'anglais.
Moui. Ouais. Mou Person of interest, exactement, oui.
Heu, et hem, ensuite, heu, elle a eu un rôle dans, heu, C heu, Coco Lions? Elle était, heu, heu, c'était une série, heu, heu, américaine afro-américaine qui a qui a f eu un un grand succès, hem, bah, surtout dans la communauté afro et et c'est ensuite, heu, c'est là qu'on avait véritablement, heu, heu, vu son talent et qu'on lui a permis, heu, comme elle le dit aujourd'hui, elle elle peut se prévaloir de choisir les rôles
Heu, alors là, ça m ne me dit rien. OK. Mmh. Ouais.
et de ne plus juste, heu
Ce qui est c ce qui est un luxe, oui, au final.
Mais bien sûr, mais bien sûr!